А вот как ты выстраиваешь границы между работой и отдыхом?
Ну, смотри, сейчас у меня напряженно это, и, м, очень сложно, и я сейчас в процессе, вот как с этим всем разобраться, и, э, отделить правильно работу и отдых.
Мгм.
То есть, э, раньше я работала очень много, вот на своей прошлой работе. У меня прям не было никаких границ, и невозможно было разграничить, потому что, м, я работала с другой страной, разный часовой пояс, это перевозка грузов. А, если груз в контейнере повредился, что-то произошло, выгрузка может быть ночью, утром, и если какая-то сложная ситуация, повреждение груза, то немедленно нужно сообщать клиенту. И вот вообще не было, то есть, личного времени. Тебя, ну, могли разбудить в любое <grunts> в время ночи.
Мгм. Мгм. Ага. Ну, это это был такой контракт вот с такими условиями? Или ты ты сама себе таки установила? Э
Да, да. А, ну, контракт с такими условиями, то есть, как бы, э, неофициально, да, то есть, м, говорили, что, в принципе, нужно быть всегда на связи, э, но, как правило, ночи спокойные. Ну, я так вот попадала, когда, эм, и ночью, и утром ты уже в стрессе, там что-то произошло, и клиенты звонят, и на выходных могут звонить, э, там писать. Потом я начала отделять. То есть я поставила определённые чаты, кроме руководства, на бесшумный режим. А, с с клиентами там после 7 вечера я уже не выходила на <grunts> на контакт. То есть ещё начала разбираться со своими личными границами. Правильно.
М. Мгм. Ага. Мгм. Хм, понятно. Ну, эс, то есть ты устала от таких б бесконечных, вот каких-то звонков клиентов, э, в в любое время дня и ночи, раз ты раз ты их отключила, да, на на ночь хотя бы?
Да. Да-да-да, конечно. А, сейчас я поменяла страну, поменяла, и, э, образ вообще жизни, потому что, вот когда я переехала в европейскую страну, здесь строго, э, регламентируется время рабочее, не допускается на работе работать больше 7 часов в день. Это
М. Ага. Ну, тебе легче стало вот самой?
Ах, конечно, легче. Поначалу у меня был сильный стресс, потому что я не понимала, как это можно уйти с работы, и тебя уже никто не будет беспокоить. Там вот 7 часов отработал, ты ушёл, тебя никто не беспокоит, тебе никто не пишет, не звонит, а, твой телефон молчит, ты можешь его даже оставить, там не переживать, вот прям такой вот был стресс. Сейчас уже привыкла. Мозг по-другому начал
Мгм. Мгм. М. Даже стресс, казалось бы, такие такие изменения к лучшему, а у тебя стресс. <laughs>
Но когда ты всё время вот в такой гонке, да, вот какая-то гонка идет, и, э, мне кажется, даже руководство, оно как-то вот, э, любит держать, э, подчиненных. Да, вот в стрессе, в каком-то таком вот, в какой-то гонке всегда надо быстро ответить, быстро отреагировать, э. Всё быстро, быстро, быстро, а, и ты привыкаешь жить в таком, э, режиме. А потом, когда ты замедляешься, то мозг не понимает вообще, что происходит, э, почему, ну, всё медленно, всё так хорошо, без стресса. Э, большая разница, я почувствовала, хотя сейчас
Да, да, да. Мгм. Ну да, конечно. Мгм, мгм. Ну, сейчас ты уже привыкла к новому режиму работы?
Да, я привыкла, но здесь вообще вот четко ты закончил работу, ушел с работы, и всё. И вот у тебя есть, э, во такое, что ты в 4 часа дня должен закончить работу, значит, в 4 часа дня ты уже не должен находиться на рабочем месте, должен его покинуть.
М. Мгм, ну, то есть раньше у тебя не было никаких границ между отдыхом и работой, всё это было какой-то такой единый круглосуточная, э, круго круговорот работы и отдыха. А здесь у тебя, э, чёткие границы между работой и отдыхом появились и
Да. Да, да.
Ну, понятно, то есть ты, м, поменяла свою работу к лучшему, получается.
Ну, к лучшему, но я здесь в связи с таком с таким графиком сама начала себе заполнять своё свободное время, да, потому что там, ну, какие-то курсы вот я хочу, а, м, возможно, дополнительную работу какую-то на удалёнке, вот тоже я могу себе завести. То есть я сама себе ищу, как бы, как себя ещё загрузить, потому что вот, ну, как-то н очень много свободного времени.
Мгм. EТебе кажется, что у тебя появилось много свободного времени, ага. Понятно.
Да. Да.
Понятно. Ну, с одной стороны, это хорошо же, а, м, потому что ты можешь его, м, ну, не знаю, посвящать чему-то такому, что те нравится, какие-то хобби, может, у тя есть. Или вот ты сказала, что ты ходишь на курсы. М, это же хорошо.
Как бы получается вот так. Да, есть возможность ходить на курсы, посвящать время хобби, може э, здесь, ск э, с с вот отпуска, да, они тоже, как бы, это всё очень чётко: 20, э, там, 8 дней в году у тебя отпуск, и ты обязан на него идти. Если вот на прошлой работе у ме я, м, мне никто не давал отпуск, то есть, чтобы уйти в отпуск
Мгм. Да, ага, ага. А даже и отпуска ещё не было у тебя?
Да, чтобы уйти в отпуск, это прям, а, так вот нужно было выпрашивать у начальства там какую-то неделю-две и не хотели отпускать.
Ну, прям какие-то суровые условия.
Ну, это в такая сфера, да, там сложно, сложно найти себе замену, сложно передать клиентов, как бы, да. А, здесь вот тебя отправляют в отпуск, есть больничный оплачиваемый.
Мгм, мгм. Попробуй только не сходи. <laughs> Да. <laughs>
Да, так оно и есть, <chuckles> что попробуй только не сходи, ты должен все свои дни в, м, м, проходить, и этот отпуск оплачивается, больничный оплачивается, как бы, ну, мне кажется, что з
<chuckles> Ну, получается, что с переездом твоя жизнь как-то поменялась к лучшему?
Да. Мгм.
Мгм, ну, это хорошо, что ж, э, отлично. Ну, хорошо, расскажи мне, вот кроме каких-то курсов, э, не знаю, что ты ещё чем ты занимаешься в свободное время? Щас у тебя такие, раз, чёткие границы между отдыхом и работой. Ты можешь прямо даже, наверно, понимать, что вот в этот день я могу вот стока времени посвятить себе, а в этот- столько.
Да, я сейчас планирую, допустим, тот же, м, ну, я беру, могу, м, э, брать выходные, у меня плавающий график, и я, м, так получается, что не всегда выходная в субботу, воскресенье. Если вот мне нужно пойти там к доктору, либо у меня навя а, какая-то важная встреча, я беру в эти дни себе выходные. Я планирую заранее, э, обсуждаю с руководством, беру эти дни в выходные, и уже вот, э, на этот выходной день я себе, э, ставлю как можно больше задач, которых мне нужно решить, каких-то административных. Опять же, я хожу без стресса, да, всё везде как бы идёт з запись. Если ты идёшь к врачу, ты идёшь по записи, по времени. Если у тя опять назначена какая-то там встреча в госструктуре, ты идёшь также по записи, то есть нет вот этих очередей, нету криков, эм, недовольства в очереди, всё как-то проходит очень даже спокойно.
Ага. Мгм. Ага. Ага, ага. Мгм. Мгм. Понятно. Ну, прекрасно, отлично. Ну, что тут еще скажешь, э? Как-то можно сказать, что жизнь твоя стала более упорядочная, да?
Да. Да, но я же говорю, что вот я сейчас себе ещё взяла удалённую работу
Ага.
И получается, у меня 2 работы: одна основная, а плюс есть курсы, и вот дополнительная работа, и
И всё равно у тебя остаётся какое-то свободное время ещё для чего-то? Нет. Мгм.
Нет, уже нет, уже сложно, вот сложно, да, переключаться, и, эм, вот мало времени остается
Мгм.
как бы для для отдыха.
Ну, а может быть, э, ну, я не знаю, тебе на самом деле нужна 2 работа или ты просто по привычке, э, н с ну, как бы заполняешь всё своё свободное время чем-нибудь, вот по привычке от того, что раньше ты работала вот так вот, м, без, э, а а отграничения между, э, отдыхом и работой? И тебе прямо нужно, чтобы всё, весь день был заполнен чем-то?
Да, вот так вот у меня и получается, что я привыкла жить в таком режиме. Я немного пожила в более спокойном, поняла, что мне это, м, скучно, мне это долго. А, сейчас, э, вот в новой стране поначалу там было много друзей, как бы мы все соединялись, общались там. А сейчас уже жизнь расставляет всё на свои места: каждый уже занимается своим делом, у кого-то семьи, у кого-то работа, кто-то интегрируется, и мы уже друг другу мало времени уделяем, и у нас очень мало вот таких вот встреч, как раньше с девочками мы встречались, и вечера получаются свободные, и вот я их загружаю.
М. Мгм. Мгм. Ну. Ну, а ты вот не скучаешь по тем встречам? Не лучше ли, может быть, как-то восстановить отношения и встречаться, м, чем, э, м, брать 2 работу, как вот тебе самой?
А, но я на 2 работе устаю, и как бы, да, конечно, лучше встречаться и проводить так время, поэтому, да, я, наверно, тоже подумаю, может быть, меньше времени уделять 2 работе.
Мгм. Ну, я думаю, что ты сама должна решать, потому что это же твое с так сказать, свободное время. М, если ты считаешь, что ты можешь, м, и 2 работу осилить, ну, почему нет? Всё возможно. Когда, может быть, тебе, м, ну, не то чтобы надоест, а ты устанешь и поймешь, что хватит, ну, уволишься просто и всё. Так ведь?
Мгм. Ну, вот знаешь, да, вот я всё-таки вспоминаю вот эти вот, э, свои рабочие дни в офисе и, м, понимаю, вот насколько важно иметь отдельный рабочий телефон, а, полностью, а, отдельный, да, там компьютер, когда вот, эм
Мгм. Ну, конечно, это всё удобства, так сказать, которые обеспечивают твоё рабочее место, м, всем необходимым, тебе удобней там работать.
Да, но я имею в виду, что если это всё будет отдельное, тогда ты не ну, можно будет разделять вот эти вот задачи, потому что я у меня не всегда получалось это всё разделять. Вот я возвращаюсь просто туда, вспоминаю, в как мне было сложно, и могу вот дать, э, такие советы, э, людям, кто там, а, работает, да, вот, и кого загружают работой, да, вот, чтобы они как бы, м, говорили сразу с руководством о разделении там, вот отдельный телефон, как-то поздно не отвечать на звонки, вот сразу нужно расставлять границы.
Мгм. Мгм. Ага. Да, интересно. Мгм. Ну, то есть все условия нужно обговаривать сразу, в с с первых дней. Мгм. Ну, это правильно, конечно. Это правильно.
Да, да. Да.
Ну, то есть теперь ты чувствуешь? А
Нужно вот, хоть сложно, но вы нужно выставлять свои границы. Если, ну вот, в э в твоей с стране, городе, да, на работе нет такого понятия, что вот подчинённый, да, там, ну, у него не может быть никаких границ. То нужно это всё обсуждать, нужно выстраивать, э, потому что потом вот могут быть такие вот, как бы, как у меня вот такой вот график был, который я сейчас вспоминаю, как это было сложно, это переработка, желание всё успеть. Ам, это было сложно.
Мгм. Мгм. Было с тебе было сложно, да? М. Мгм. Ну что ж, э, спасибо тебе за то, что ты поделилась. Эм, это такая, в общем, э, очень важная тема, потому что, м, ну, в основном все люди работают и, наверное, многие попадают в такую же ситуацию, как у тебя была раньше, м, когда вообще нет никакой разницы между работой и отдыхом. Но это, конечно, тяжело и ведет, наверно, к какой-то очень сильной усталости.
Да, и тебе спасибо. Я рада была поделиться своим опытом.
Да, хорошо поговорили. Спасибо большое за разговор!
Да, и тебе. Пока-пока.
Пока-пока.